Mmm, ada sih Kak, aku ingat banget momennya. Jadi, emang ini udah di akhir-akhir event-nya gitu, jadi kaya emang, di akhir-akhir itu biasanya emang kegiatan dari event-nya nggak terlalu banyak, nggak terlalu rame, jadi banyak momen untuk kita lebih ngobrol sesama peserta dan lebih dekat, gitu. <swallows> <smacks lips> Nah, ada momen yang kita, eee, semua ngumpul di sebuah mu nggak restoran sih, tapi mungkin di tempat tempat makannya gitu ya, di tempat tempat makan di acaranya iya, benar. Nah, di situ aku ingat mereka ngobrol, ketawa-tawa dan aku, tiba-tiba diam aja gitu, kayak aku ngeliat sekeliling mereka kayak ngobrol udah kayak dekat banget, udah kayak kenal lebih lama satu sama lain. Dan aku di situ cuma duduk, dan akhirnya pikiran-pikiran yang tadi aku ceritain, itu muncul. Kayak pikiran-pikiran yang kayak, "Kayaknya aku kalo nggak ada di momen ini, s s mo momen spesifik ini, kayaknya mereka dinamikanya gak akan berubah deh, kayaknya mereka akan tetap ngobrol, ak akan lebih, senang juga dan, nggak akan merasa kehilangan 1 orang di kelompok itu." Dan itu yang aku ingat banget, akhirnya aku ngerasa, aku ak canggung di situ, begitu.
Iya, gimana tuh? E iya? Oke. Tempat makannya, betul. Iya. Oke, gitu gitu, paham deh. Iya iya iya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, Kakak kan mungkin di situ, eee, enggak cuman sehari berarti ya, atau, beberapa hari gitu i iya, heeh. Nah, eee, selama, perjalanan itu ya, dari awal sampai tadi tuh, acara makan-makan itu, eee, kakap, eee, berhasil, eee, me apa namanya, berkenalan nggak dengan beberapa orang di pertemuan itu dan seberapa dekat sih hubungan Kakak dengan orang-orang tersebut?
Iya, benar nggak sehari. Iya, benar. Mhm. Mmm. Dekat sih Kak, eee, bisa mungkin nggak dekat banget tapi, mmm, su cu lumayan dekat di mana kayak aku merasa juga udah nyaman dan aku bisa cerita banyak hal ke mereka. Walaupun, eee, setelah aku pikir-pikir lagi, emang, eee, nggak semuanya di situ, orang-orang yang baru kenal. Jadi, eee, ada yang ternyata udah pernah ketemu di event se yang lain, atau mungkin udah pernah kerja bareng di pekerjaan yang yang lain. Dan di situ, jadi, kayak aku doang k aku ngerasa aku doang sih yang kayak masih pertama kali banget ketemu orang-orang ini, gitu. Beberapa, nggak semuanya sih, tapi kayak banyak yang kayak mereka udah kenal lah sebelumnya, sebelum event ini gitu.
Iya. Oke oke, betul juga sih.